Não, acho que faz todo o sentido, eu preciso olhar pra isso, né, com uma que com um olhar, acho que mais leve, e acho que é muita cobrança, né, eu estava me colocando em um lugar em que, nossa, eu preciso interagir, eu preciso conversar, e a conversa precisa tá boa sempre, nesse nesse lugar de cobrança de que eu preciso entregar alguma coisa ou ou tran né, transmitir um coisa, e realmente isso é totalmente equivocado, talvez seja alguma questão minha, não sei, da infância. Eu vou até parar para analisar o porquê eu penso dessa forma, né, porque aparentemente é
Uhum, é super importante fazer isso que você está falando. Uhum.
E isso é uma uma questão de cobrança muito grande, você vê que não é sobre as outras pessoas, eu eu parando pra me pra ouvir aquilo que a gente está conversando eu não tô eu não falei: "Ah, eu tenho medo da outra pessoa ser grosseira ou da outra pessoa ser mal educada." Eu fico colocando as expectativas em mim em eu não parec não saber falar sobre o assunto, né, naquela coisa como eu vou estar, então realmente eu preciso reanalisar tudo isso para poder entender que está tudo bem, que eu não preciso de fato, conver claro que eu não vou ser grossa vou ser mal educada nada disso, mas eu não preciso tá ali, né, para ter um debate com a pessoa de 30, 40 minutos. Evitar um finalmente uma conversa básica assim é é o suficiente.
Com certeza, uhum. É é super importante, uhum. Exatamente, e assim Aham. Com certeza, e se você notar realmente, olha, isso talvez esteja atrelada a outras coisas, assim, minha saúde mental não tá 100%, você pode ter um ajuda profissional, perguntar assim, ir com psicólogo, conversar um pouquinho, compartilhar um pouco sobre isso, fazer um investigação, e você pode também definir algumas metas sociais, sabe, olha: "Todo mês ou assim todo dia eu vou tentar falar com alguém diferente, 30 minutos, 10 minutos, ou então assim, 2 vezes na semana eu vou tentar falar com alguém que eu tenho meio que receio às vezes, que eu sempre quis ter um pouquinho de intimidade, mas nunca consegui, eu vou lá," uma vez no mês, uma vez na semana, cria metas pra você mesmo. E aí de pouco a pouco você vai retomando isso, sabe, mas com certeza vai dar tudo certo assim, pega essas estratégias, esses conselhos, as coisas que você já identificou e tenta melhorar de pouquinho em pouquinho sem forçar demais o seu corpo, tá.
Hum, boa ideia. Uhum.